อ้อ เราลืมนึกไปนะคะว่า ตัวเอกของเราเนี่ยจะต้องเป็น อ่า น้องสัตว์ตัวน้อย ๆ นะคะ ก็คือน้องหมานะคะ ตัวเอกของเราจะเป็นน้องหมานะคะ เพราะว่าเราก็ชอบน้องหมา น้องแมวเนาะ แล้วก็จะเอาทุกอย่างนะคะที่เราชอบนะคะ มาอยู่ในเรื่องเดียวกันหมดเลยนะคะ ก็อาจจะเป็นแบบว่าตัวเอกของเราอาจจะเป็นน้องหมา ที่สามารถส่งกระแสจิตคุยกับเอเลียนได้ แล้วก็สื่อสาร กับ กับไดโนเสาร์ได้ด้วย แล้วก็หุ่นยนต์ได้ด้วยนะคะ พูดเองก็ขำเอง นะคะ ตลกตัวเอง อา ประมาณนี้เนาะ
อา ค่ะ ค่ะ น่าสนใจ ค่ะ